Ben de son zamanlarda, eee, içinde bulunduğum çok, ııı, ciddi bir sorun var. Çok s ciddi bir sorun hasıl oldu bana son zamanlarda. Şöyle ki, <inhales> eee, eh, erteliyorum. Sürekli her şeyi erteliyorum. Ya, özellikle, eee, içinde bulunduğum durumda tez yazmayı erteliyorum. Bu ve bu Evet, bu benim, eh, <exhales> gelecek kaygımı da çok fazlalaştırıyor ve, eee, maalesef beni çok depre depresif bir hâle sokuyor. Çünkü, emm, aslında, ııı, tezimi bir an önce bitirmek istiyorum ki, eee, yoluma, önüme bakabileyim, geleceğimi daha iyi, eee, anlayabileyim, neler yapabileceğimi göreyim, önümü göreyim istiyorum, bir yandan. Ama, bir yandan da o, böyle, ortada, böyle, öğrenci kalma hâli sanki daha, böyle, bana cazip geliyormuş gibi. Ama aslında cazip de gelmiyor. Böyle, eee, sanki kendime olan güvensizliğim, eee, söz konusu oluyor, tezin, eee, tezim eee, le ilgili konuşuyorsam şayet, evet. Dolayı yani, çünkü, böyle, ortaya çok orijinal bir şey koymam gerekiyor. Doktora, aaa, yapıyorum, doktora tezi, tezleri hep çok orijinal olmalı ve dolayısıyla o, ııı, erteleme, emm, hâli, eee, özellikle ben o doktora tezimin başına otururken ya da, eee, oturmazdan önce, eee, ortaya çıkan bir hâl, eee, ve bu noktada, eee, bu işin içinden nasıl çıkacağımı bilemiyorum işin aslı ve o yüzden aslında sana geldim. Eee, biraz hem içimi dökeyim hem de varsa tavsiyelerin şayet, onları dinleyeyim diye.
Öyle mi? Anladım. Haklısın. Öyle mi? Anlıyorum. Evet. <chuckles> Anladım. Tabii, yani, öncelikle şunu söyleyeyim, gerçekten senin de söylediğin gibi doktora yapmak oldukça meşakkatli bir yolculuk ve, eee, dediğin gibi çok fazla yaratıcı, özel bir, eee, şey ortaya koyabilmek istiyorsun. Bunu da çok iyi anlıyorum ve belki de bunun altında kendin, aaa, kendi kendine ezilip aslında, hani, bunun, ııı, sorumluluğunu aldığın için, almak istediğin için, eee, uzak durmaya çalışıyorsun. Aslında bu, emm, mesela, şey olur ya, çok, eee, tembel öğrenciler ilkokulda falan ya da ortaokulda, diyeyim, çok ders çalışmaz zaten ama mesela çok çalışkanlar belki, hani, tam tersi etkiyle, hani, bir şeylere bakıp, çünkü onun neyle yüz yüze olduğu bili bilir ya, içinde olduğunu, sen de belki öyle, yani, bu aslında kötü bir şey değil. Bu çok ciddi sorumluluk aldığını ve işine özendiğini gösteren bir şey. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama tabii ki, hani, erteleme konusunu, eee, yapman seni üzüyor. Eee, öncelikle, bir tabii süren var. Ne kadar süren var, bu arada?
Kesinlikle. <exhales> Evet. Doğru. Evet. Teşekkür ederim. Benim sürem aslında şu son, ııı, kritik 40 güne girdim ben. Yani tezimin, evet, büyük kısmını yazdım aslında ama gelen, eee, eee, geri bildirimleri tezime, eee, uygulamam gerekiyor ve bazı konularda çok zorlanıyorum, çok tıkanıyorum ve işte, eee, özellikle mesela fiziksel bir şey olsa, hani ben öyle biriyim biraz kişilik olarak, fiziksel şeyleri asla ertelemiyorum. Hani ya işte bir iş yapılacaksa, bir şey bi bir yerden kaldırılıp diğer tarafa konulacaksa bunu anında yaparım mesela ama iş mental meseleye gelince orada biraz daha mükemmeliyetçilik devreye giriyor belki de. Hani ya ben şu an hiç mükemmel bir şey ortaya çıkaracak, eee, modda değilim deyip o şeyi sürekli ertelemek. Yani o hani entelektüel veya işte zihinsel, eee, böyle, eee, nasıl diyeyim zorlanmayı sürekli ertelemeye çalışmak. Hani bu aslında, eee, benim temel sorunlarımdan bir tanesi ve, eee, o yüzden de, eee, bu konuda nasıl ilerleyebileceğimi bilmiyorum.
Öyle mi? Anladım. Hı hı. Hı hı. Çok iyi anladım. Anladım. Anlıyorum. Şimdi şöyle, eee, süren az olduğu için bu kaygıyı yaşaman çok normal. Biraz da bu kaygı seviyesiyle ilgili de bir durum. Şimdi normalde, emm, sen eğer zihinsel performansını ortaya koymaktan geri duran biri olsan, doktora öğrencisi olmazsın. Yani beynini yoran şeyler yapmaktan hoşlanmasan. Yani akademik kariyer yapmak istemezsin. Aslında bu sensin. O yüzden hani bundan bundan kaçıyorum gibi düşünüp, eee, bu düşünceden hep bu düşünce üzerine yoğunlaşırsan aslında kendine biraz haksızlık etmiş olursun gibi geldi bana.
Evet. Doğru. Evet.
Eee, yani birazcık burada kendine, eee, tabii ki güvenin var, bu yollara çıkmışsın ama süreyle ilgili. Burada şeyi karıştırıyorsun bence biraz bu kaygıyla karışık bir şey, yani yapabileceğini biliyorsun
Evet.
ama işte süre daralmış bir planlamayla ilgili bir, eee, sıkıntı yaşıyorsun gibi geldi bana. Çünkü 40 günde, hani, nasıl yetiştireceğim filan gibi bir şey olabilir, ne dersin?
Evet, çok haklısın. Yani, öncelikle şöyle bir şey söyleyeyim, bu süre üzerimde müthiş bir baskı yaratıyor. Yani Evet, bu sü yani, sürenin kı küçük, ya, kısa olması beni aslında, ya, bu kısa süre içinde zaten, eee, çok mükemmel bir şey ortaya koyamayacağım, eee, ve bu beni sürekli, böyle, bir ertelemeye ve, eee ji tıkandığım bir noktada sürekli beni bir, eee, ertelemeye itiyor, eee, ve, hani, böyle, zihinsel tembelliğe yol açıyor aslında. Evet, ya, aslında ne yazacağımı da biliyorum fakat, eee, oturup bir türlü o, işte, zihinsel emeği orta yani, gerekli zihinsel emeği ortaya koyup Çünkü bu tezi sonuçta ana dilimde yazmıyorum ve, hani, kendimi bir yabancı dilde ifade etmem gerekiyor. Ve, ooo, aslında e, bugüne kadar tezin çoğunu da yazmış olmama rağmen, işte, bu, eee, tıkandığım noktada, eee, böyle, eg eee, gereğini yapamıyorum gibi geliyor bana, yani. Hani, böyle onu bir şekilde erteliyorum. Çünkü, işte, gerek, eee, mükemmeliyetçilikten gerek, işte, aslında kendimi biraz sosyal ortamdan kapatamamamla, yani, hani, nasıl diyeyim? Sosyallikten kastım, işte, dışarı çıkıp arkadaşlarıma takılmak değil aslında ama, işte, mesela dünya haberlerini takip etmek, mesela, işte, kendi ülkemde neler olup bitiyor ona ona bakmak ya da, işte, bulunduğum ülkede neler olup bitiyor ona bakmaktan kendimi bir tür Mesela telefon Mesela şöy şöylesi süreçler çok fazla ol m ol olmaya başladı. Oturuyorum şeyin başına, tezin başına. Eee, telefonum yan tarafta. Tezi yazmaktansa telefonla ilgileniyorum, yani, "Ya, işte, şey şurada bu olmuş, burada bu olmuş. Aman, işte, 5 dakika geri kalmayayım dünya gündeminden." Hâlbuki 5 dakika geri kalsam gün dünya gündeminden ne olacak? Yani, haberleri Evet.
Değil mi? Anlad İtiyor, anladım. Evet. Anladım. Evet. Hımm. Anladım. Evet. I hı, anladım. Ne gibi? Hımm. Anladım. Ya, o bir kaçış aslında. Bu arada bir kaçış olabilir mi? Yani, dünya gündemiyle tabii ki ilgileniyorsun ama bir sanki biraz, böyle, kaçış gibi de geldi bana. Katılıyor musun? Bilmiyorum. <chuckles>
Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Eee, kesinlikle öyle çünkü, eee, ob ya, erteliyorum, işte. Yani, hani, kendi tezime, eee, yoracağım o zihinsel emeği, vereceğim o zihinsel emeği maalesef bu, eee, haberlere, eee, veriyorum. Evet ve hani Hı hı.
Anla Başka şeylere harcıyorsun. Şöyle, seni çok iyi anladım, eee, aklıma şey geldi, çok özür dilerim. Eee, mesela telefonu biraz daha, böyle, uzak bir noktaya koysan, bütün dikkat dağıtıcıları. Ya, bu çağda zaten odaklanma problemi birçok insanda var. İşte, bu mavi ışıklar, işte, reklamlar, dijital içerikler o kadar çok fazla yorduğu için bilinçaltını, eee, genel olarak konsantrasyon problemi de yaşanabiliyor. O yüzden belki sendeki de böyle bir şey. Yani, dikkat dağıtıcıları ortadan kaldıracak bir ortam ayarlasan, işte, telefon uzak, kendine bir süre koysan ama kendini de yıpratmadan. İşte, 2-3 saat bir yoğunlaşacağım, eee, sonrasında yine minik mola veya ek süre isteme gibi bir "En kötü şunu yaparım, ek süre isterim." gibi, bir zihnini rahatlatacak ek bir formül. Çünkü kaygı seviyesi de senin bir şeyler üretmene, eee, acaba şey mi oluyor, eee, tıkıyor mu seni, ne dersin?
Evet. Doğru. Evet. Aslında çok haklısın, yani, eee, özellikle söylediğin şu telefonu başka yere koyma fikri Ya evet, ya ben sonuçta, eee, yine telefona o telefona bakmak isteyebilirim ama sonuçta, eee, uzanıp onu almaktansa, işte, böyle, hani, kalkıp başka bir odaya gidip, işte, açıp, eee, kapıyı açıp vs. ya, bi bü bütün bu eylemler silsilesine geçmeden önce kendimi durdurabilirim. Çok haklısın, çok güzel bir çok güzel bir konu, yani, çok güzel bir, eee, noktaya değindin. Evet, eee, dolayısıyla verdiğin bu tavsiye için ben teşekkür ederim. Onun dışında, eee, evet, belki de ek süre isteme, eee, gerçekten de mantıklı gibi görünüyor. Çünkü, eee, bu, eee, sü sürenin kısıtlı olması beni, eee, hakikaten Yani, bu 40 gün içinde, eee, bir şey koyabilirim ortaya. Bunu biliyorum, bu kapasitem var, ertelesem de koyabilirim ama, eee, şöylesi bir durum var, güzel bir şey koyamayacağımı biliyorum ortaya ve bu beni hiç, eee, de tatmin etmeyecek.
Ha Ah, anladım. <chuckles> Öyle mi? Teşekkür ederim. Ek süre. Çok etkilemiş. Mutlu olmuyorsun. I hı.
Kesinlikle mutlu olmayacağım bununla. Dolayısıyla aslında, eee, bir ek süre de isteme, eee, v fikri hiç de fena değil aslında. Evet, yani
Yani bu seni germiş çünkü, ben onu anlıyorum. Eee, ama bu sefer başlangıçta yaşadığın şeylerden, hani, bir ders çıkartarak Sonuçta daha uzun bir süren vardı, bu süreyi çok iyi değerlendiremedin ama "Böyle yaparsam böyle olur." sonucuyla, hani, çok kendini gererek de değil. Daha planlı, işte, daha odaklanarak. Ne kadar artık zamana ihtiyacın olduğunu gördün. İyi bir şey çıkartabilmek için. Tabii ki o güç ve potansiyel sende var, eee, işte, bu entelektüel birikim zaten literatür kısmını gayet güzel bitirmişsin. Eee, şimdi hani, "Şeyleri gireceğim" demiştin, eee, "verileri gireceğim." demiştin. Hani, o kısımlarda biraz daha, böyle, daha ek zamana ihtiyacın var demek ki. Eee, bu şekilde. Bir de şey soracağım aslında ben, diğer konularda hiç erteleme huyun var mı, başka konularda hayatında?
Doğru. Evet. Evet. Tabii. Ya, mesela, eee, şöylesi bir şey. Eee, bu maalesef mesela e ki kimisi, eee, işte, fiziksel Ya, e mesela atıyorum, eee, evde bir temizlik yapılacak. Bunu sürekli erteler. Kimisi, işte, yemek yapmayı sevmez, onu erteler. Bende şöylesi bir şey oluyor, bu tez konusuna, eee, la bağlantılı olarak özellikle. Mesela bundan kaçmak için bu tezden kaçmak için başka eee, sı başka, eee, işlerle kendimi meşgul etmeye başlıyorum. Mesela ev temizliği, mesela bir şey pişirme, mesela gidip alışveriş yapma, hani, ev Oyalanıyorum, yani, hani, aslında tam da dediğin gibi, emm, işte, o tezden kaçabilmek için kendime işler yaratıyorum, yani, olmayan işler uyduruyorum. Eee, ve dolayısıyla aslında bu soruna, eee, vereceğim yanıt: "Hayır, başka şeyleri ertelemiyorum. Sadece, eee, sıkıştığım noktada, yani, bu özellikle, emm, entelektüel emek konusunda, eee, kendimi biraz, eee, sıktı sıkıldığım için, sıktığım için, eee, ve kendime biraz güvensizliğim ortaya çıktığı için belki de, eee, bu tür bu tür ertelemelere girişiyorum.
Evet. Hı hı. Anladım. Oyalanıyorsun. Belki de. Evet. Belki de. Çok doğru, kendini aslında çok iyi tanıyan birisin, çok güzel süreci özetlediğini düşünüyorum. Eee, bu çok normal ama, yani, sonuçta bu senin hayatındaki en önemli süreçlerden biri. E, Doktora, sonuçlarında çok büyük faydalar elde edeceksin. İşte, buna karar vermek bile doktora yapmaya, mmm, başlamak bile büyük ve önemli bir adım insanlar için. Çok normal bu yaşadıkların, umarım en kolay şekilde, emm, kendine odaklanıp, işte, erteleme süreci isteyerek veya istemeyerek bu, eee, tez sür eee, şey doktora sürecini en güzel şekilde ilerletirsin diye düşünüyorum.
Doğru. Evet. Çok çok teşekkür ederim, ben verdiğin tavsiyeler için ve, ööö, özellikle beni dinlediğin için. Çok rahatlatıcı bir konuşma oldu benim e açımdan. Çok sağ ol.
Öyle mi? Rica ederim, ne demek. Benim için de büyük bir keyifti.